Ma penso per una sintonia, nel senso che magari, che ne so, all'epoca giocavo un pochino di più ai videogiochi, quindi, alcune persone le avevo conosciute tramite forum, cose. Quindi, subito, uhm, sen si instaurava quel legame, come dire: "Abbiamo un interesse forte in comune."
Okay.
Da un interesse forte in comune, partivano chiacchiere, e da queste chiacchiere, poi, tempo, dopo tempo, dopo tempo, mhmm, hai anche una certo grado di confidenza, in un certo senso. E poi non hai il filtro del dire: "Chissà cosa pensa di me, chi se ne frega." Cioè, anche se pensi le peggio co Molto, molto, cioè, senza molti costrutti, che poi alla fine
Ti sentivi più libero.
problemi che mi sono creato da solo, eh, non <chuckles> Assolutamente.
No, vabbè, certo, però, se se li sentivi per te erano reali. Quindi, è è giusto che che vengano considerati così.
Sì, sì, sì, esatto. E quando magari mi succedeva qualcosa di brutto, che all' epoca poteva essere un voto ba cioè, delle delle robe veramente banalissime, erano <chuckles>
Beh, della vita di un tipico adolescente che va a scuola.
Chiaro. L l la valvola di sfogo erano 'ste povere persone qui. <chuckles>
Okay, che però ti so sempre rimaste vicine, quindi, ti scrivevano il papero, dicendoti: "Non fa niente, il voto non ti rappresenta."
Mh. Chiaro, reciproco però, eh, no cioè, neanche dall'altra parte
Però ti facevano sentire meglio.
Chiaro. Sì, sì. No, ma infatti, poi perché quando loro avevano, magari, problemi di qualche sorta, mhmm, dall'altra parte, uhm: "No, non ti preoccupare, si risolve tutto." Cioè, <chuckles> era proprio un gruppo di supporto. Sì, s
Cioè, era reale il coinvolgimento, nel senso che quanto loro confortavano te, tu, effettivamente, provavi conforto, e quando loro avevano un problema tu, cioè, intervenivi, no?
Sì, sì. Tutto a distanza. <chuckles>
Tutto a distanza, uhm, finché non ci si vede di persone perché, poi, lì non si parla più.
Poi, lì finisce tutto. Esatto, lì proprio <chuckles>
Ho capito. E, da in realtà, cioè, è è ad oggi, è molto comune, no, conoscere persone a distanza, e magari, no non averle mai ne neanche viste, perché ti puoi collegare, cioè, con chiunque, anche con la persona che sta dall'altra parte del mondo. Quindi, non è proprio così. Eh.
lì chiudo il rapporto. Sì.